あの、ちょっとアドバイスいただきたいんですけど、いいですか？
はい。
あのですね、あの、結構私、パーティーに行くことが多くて、で、そ、パーティーに行くのってすごい苦手なんですよね。
うーん、なるほど。 あ、そうなんですね。うーん。
そう、で、そのパーティーに、やっぱ行った時に、どうやったらこう自分も楽しめるようになるのかとか、あの、どうやったらなんか、他の人ともなんか話とかができて楽しめるようになるのか、アドバイス頂きたいんですけど、いいですか？
うん。ん。 分かりました。うん。ちなみにそのパーティーっていうのは、なんて、どういう、どういった集まりなんですかね？
はい。 うん。 えっとですね、まずですね、私、アメリカに住んでるんですよね。
はい。 うーん。
で、やっぱりパーティーっていうと、このこっちで、アメリカで行くものなんですよ。なのではい、行くとやっぱり、こう周りの人はみんなアメリカ人だし、あと、すごいなって思うのが、アメリカ人ってパーティー得意なんですよね。
あ、そうなんですね。はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。あんまりね、パーティーって日本だとね、なんか特別な時にやるくらいのイメージしかないわけですが。結構日常的にあるんですか、パーティーっていうん。
うええ。 そうなんですよ。結構あの、普通になんか「週末になったらみんなで集まるからおいで」とか。あとはやっぱりその行事。なんか、ね、こう感謝祭とか、あの分かりますか？感謝祭とか、そういう時にあったりとか、うーん。あとはなんかこう寒くなってきたら、こっちでは、つ、なんか、うボンファイアーとか言って、外でこう焚き火をして、みんなで囲んでちょっとおしゃべりするみたいな。そういうえ、うん。
うんうんうん。 はい。 うんうん。 あ、なるほど。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。
そういうパーティーとかもよく行くんですけど。あ、うん、あのあのやっぱり行くと誘われて行くんですけど。たしはちょっとやっぱり、なんか、初対面の人と話すのがすごい苦手なんですよね。
はい。 はい。 うーん、ね、なかなかね。何を話したらいいんだろうってね、話題とかも、うん、難しいですよね。
そうです、うん。 そうなんですよね。なんか合う話題が見つかればいいんですけど。なんか無いと、なんかほんとに、もうほんとに何て言うんだろう、天気の話とか。そういうなんかごく一般的な会話で終わっちゃって。で、お互いなんかこう、うーん、「会話が続かないな」みたいな感じで。「あ、じゃあ飲み物取ってくるね」みたいな感じで。で、こう、離れて終了とかなっちゃうんです。
うん。 ね。 うん。 <chuckles> はい。 ああ、なるほど。それだとね、「せっかくパーティーに行ったのに」っていう気持ちになってしまいますよね。
うん。 うん。 そうなんですよね。で、なんか、も、ほんとに見てたら、アメリカ人ってほんとになんか、コミュニケーション能力が高いなって思うんですけど。なんかすごく仲良く喋ってる人達がいるから、「あ、この人たちはなんかなんか友達で、で、それで一緒に来たのかな」とか思うと、あの、それで聞いてみたりすると、「いやいやいや、今、初対面だよ」って。「今日会ったばっかりだよ」みたいな。
うーん。 うーん。 はあ。 うん。 はあ。なるほど。
そう、それでもね、すっごい喋ってるんですよね。ずっと、仲良さそうに。で、やっぱ、なんかそのはい。で、なんかその、共通の話題とか、なんか、盛り上がる話題を見つけたみたいで。それで、ずっと喋ってるんですよね。
うん。 いや、すごいですね。それは確かに。 うん。 なるほど。
うん。でもその、おんなじ人とばっかり喋ってるんじゃなくて、で、ちょっと喋ったら、次違う人のところ行って、で、また喋ってとか。いや、本当になんかアメリカ人って、うん、パーティー慣れてるんだなって。
ああ、できるんですね。 うーん。うん、まあ、ね、慣れみたいなのも、あるのかもしれないですよね。
そうですね。そうそう。私はやっぱり、なんだろう、あんまり行ったことがないので、まだ、パーティーに。なんか、行くと取り敢えずなんか、知ってる友達とかがいると、もう、その人とずっと喋ったりとか。
うーん。 はい。 うん。
でも、もう、全く知らない人がいると、アウトですよね。もう本当に。なんかたまに、1人でポツンってなったりとか。あとはなんか、取り敢えず、なんか、犬を探す。
ああ、なるほど。 うん。 犬ですか。<chuckles> パーティー、犬がいるものなんですか。<chuckles>
そうです。 そうです、結構なんか、あの、人、誰かの家とかだと、そこで飼ってる犬とかがいたら、「あ、これはしめた」と思って、ずっと犬と遊んでたりするんですよね。
あああ。 うん。 <chuckles> もう完全にもうなんていうか、人から避けてるじゃないですか。<chuckles>
うおなんですよ、なんか。それでなんかちょっと可哀想だなと思って話しかけてくれる人もいるんですけど、なんかこっちが申し訳なくなっちゃいますよね、なんか。
うん、ん。 ん、なるほど。ね、なんていうか、どうなんですかね。パーティーっていうのは、ね、うそもそもというか、うう別に参加しなくてもいいわけですもんね。
そうなんですよね。でもたまに、やっぱよくあるのが、こう家族で参加する。あの、のはい、家族で呼ばれて、で、家族でうちの夫と子供たちと行くんですけど。ま、夫もなんか違う人と喋ってたりとか、あと子供は子供同士で遊んでたりとかすると、なんかもう全然喋る人がいなくて、それでも、たまに、あの、うちの子供がちょっとまだちっちゃいんで、なんか「ママ、トイレ」とか、「ママ、何とか」とかって寄ってきてくれると、あの、その時ばかりはこう、「よしよしよし」とあの、どんどんどんどん頼んで、どんどん話しかけてって感じで。うえ。そうそうそう、その時ばかりは、「よし、いいよいいよ、とりこか」とか、「よし、なんか、あの、ご飯取ってあげるよ」とか、「飲み物取ってあげるよ」とか、「あ、やることができた」みたいな感じで。
うん。 あ、はい。 ああ、はいはい。 はい。 うん。 え。 はい。 うーん。 <laughs> ここぞとばかりに。うーん、ん。 うーん。 なるほどね。あ、でもそれこそどうなんですかね？その、旦那さんに、ね、ちょっとパーティー苦手だから、なんか一緒にいてほしいとかっていうんで、話をしてみるとかね。うん。
うん。 ああ。まあ、そうですね、それもね、うん、できると思います。で、むしろ、うちの旦那はアメリカ人なんですけど、そうそうそう、あの、その旦那もすごく上手いんですよね、パーティーでのこの、なんて言うんでしょう、渡り歩き方っていうか。うん、そうですね。そしたら、あの紹介してくれると思います。これがうちの妻、と言って。
ね。 はい。 うーん。 うん、旦那さんと一緒にだったら、新しい人が、ね、来ても話しやすそうですよね。
そうですね、あのいったいいちよりは、そうですそうです。知ってる旦那がいる方が、そうですね、その方がいいですね、話しやすいです。
うんうん。 ね、なかなか1対1でね、しかも初めましての人だとね。やっぱ、ね、何を話すんだろうってね。
うん。 うん、そうなんですよね。
逆にねやっぱ、アメリカ人の人達ってすごいなってね、今話を聞いてて思うんですけど。そんなに話すことがあるもんなんだなあってね。
うん、そうなんですよ。 うーん、なんか凄く盛り上がってて、なんかやっぱり日本人だからちょっと、やっぱシャイなのか、なんか、やっぱりこう、深く深い付き合いになるまでは、なんかちょっと、なんか心の内を見せないっていうか、そういうのがやっぱ自分の中にあるのかなと思って。
うん。 ねえ。 ねえ、ちょっとね、ん、感覚的に、あんまりね、話すことないよなって思っちゃいますよね。
うん。 うーん、そうなんですよね、なんかそんな初対面の人とね。
ええ。
うーん。
いやあ、まあ、あるいは、まあそうやって、皆さん初めましての人と話すのが、あ、うまいということであれば、もういっそのことね、私は話すのが苦手なんです、初めましての人と話すのが苦手なんですがって、あの、もう言ってしまって
うん。 うん。 ああ。
<groans> 普段、すね、こういう場でどういう話をしているのかっていうのをね、尋ねてしまうとかね。
おお。 あ、いいですね、それをネタにするってことですね？
そうそう、それ自体をもう話のネタにしてしまう。
あ、ああ。そうですね、そしたらなんか、話すきっかけになるし。で、それをどんどんどんどんこうコツを聞いていったら、この先、パーティーでもこう、何て言うんだろう、世渡り上手になるっていうか。そうですね、なんかうん。
うーん。 ね。 うんうん。 ねえ、そう、も。 その辺をうまく何て言うんかね何て言うんですか、その、日本との文化の違いなのかもしれないみたいに、日本とアメリカみたいな風に、ね、あの文化の話に持ってくこともできるかもしれませんうん。う
ああ。 ああ、そうですね、うんうんうん。いや、自分から、「いや、自分は日本人でこういう性格で、うーん、ちょっとパーティーって苦手なんだよね」って。そうそうそう、あの、正直に言っちゃってもそうですね、いいかもしれないです。
うーん。ね。 そうそうそう。 うーん。 「日本だとあんまりこういう風に、そもそもパーティーっていう機会もなくって、ね、どういうお話をしたらいいかって、あの、ちょっと、ね、悩ましいんです」ってね。
はい。 うんうんうん、そうですね、で、そしたらなんか、いろんなコツとか教えてもらえるかもしれないし、ん、ね、うん。そうですね。
ねえ。 え、そういう方法もありかなって思いましたよね。
うんうんうん、そうですよね。なんかそうやって言ってったら、なんかそのうち、なんか私がこう初対面の、なんか人は苦手だとか、ちょっとシャイだっていうことがみんなに知れ渡って、「あ、来た、来たよ、あの日本人の子」みたいな感じで、逆にどんどんどんどんこう、話しかけてもらえるっていうか、有名になれるかもしれないですね。
うーん。 うーん。 ね。 う ね、それが1つのね、なんていうか、うーん、あの、特徴みたいなね、感じに思ってもらえるかもしれないですよね。
あん。 いえ、そうですね、それが、あの、「こういう性格なんで」っていうことで。
うーん。 ね、え
うん、ふんふん。
ね、っていうのもありなのかなって、ちょっと話を聞いていて、思いましたよね。
うん。そうですね。あとはやっぱりなんか、知らない人ばっかりの時もあるんですけど、あの、知っている人がいる時もあるので、うん、その時はなんかそういう人に、なんか旦那の代わりになってもらったりとかして、あのうん、そうですね、なんか、ね、正直に「こういうのはちょっと苦手なんだよね、紹介してほしいな」とか言って、ね。紹介がてら。うん。
うん。 はい。 うーん。 あ、そうですよね。うんうん。 ね、一緒に、ね、あの、回るっていうのはありですよね。
うんうんうんうんうん。そしたらね、なんか、どんどんどんどん友達も増えて、そのうちなんだろう、初対面の人ばっかりのパーティーっていうのが無くなるかもしんないですよね。
うーん。 ね。
うん。
あ、知り合いがやっぱ、いてくれるとね、それだけでもだいぶ気持ちね、安心ですよね。
そうですね、だからこれからは、ちょっと知り合いのいるパーティーからちょっと始めて、で、あの、知り合いが全くいないパーティーに、こう「頼もう」ってたんあの行くのは、ちょっとまだレベルが高いなって思うんですよね。
なんか うん。 そうですね、うん。 ね、なんで、必ずしも行かなくちゃいけないってことでもないと思うので、もうね、うん、もうそもそも苦手っていうことであれば、ね、断れるあのパーティーは断ってしまうとかね。<chuckles>
うん。 そうですよね。うんうん。 うん。 うんうんうん。
うーん。で、これは行った方いいのかなとか、ね。そういうのだけチョイスしていくみたいなね。
そうですね。 うん。 うん、そうですね、なんかそれが自分のストレスになっちゃったら困るんで、なんかこれからは、なんか楽しそうな、自分も楽しめるパーティーを選んでいって、で、それから、あのちょっとずつパーティーでのこう、え、どう振る舞ったらいいかっていうのを勉強してこうと思います、そしたら。
うん。 ね。 ね。 ううん、で、そうやって参加してるうちに徐々にね、慣れてきてね、うん、あの、参加できるパーティーも増えてくるんじゃないでしょうか。
うん。 そうですよね。あのアドバイスたくさん頂いてありがとうございました。
うん。 いえいえ、あの、ね、ぜひ応援しているので、頑張ってください。